Mmh, mais quand tu es pressé par exemple, et que la personne en face de toi est elle cherche à parler, elle a besoin d'attention. Comment tu tu arrives à quand même continuer à montrer de l'empathie? Parce que, tu as ton propre sentiment, je sais pas, tu as un rendez-vous ou tu es soucieux. Tu as quelque chose au travail qui t'embête ou tu t'es disputé avec un ami, ta compagne ou quoi, ton compagnon. Comment tu gères la personne qui a envie de parler avec toi?
Ah oui, de <chuckles> Bah, dans ce cas là, heu, je leur laisse savoir, enfin je leur dis: «Ouais. Non désolé, là, je suis occupé, j'ai quelque chose de très important. Ce n'est pas toi ce n'est pas un problème avec toi, j'aime bien te parler ou quoi que ce soit mais, je suis occupé. J'ai j'ai des choses importantes et on si tu veux on peut en parler plus tard, ou tu peux par exemple, m'envoyer un m un texto ou ou me le laisser quelque part. Comme ça, moi je peux y réfléchir et après je peux te répondre, si c'est quelque chose de très important. Et si ce n'est pas si important que ça, voilà, on peut le laisser de côté, on prend prend plus tard».
Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Oui